أنا عندي مشكلة كده، وكنت عايز أفضفض معاك فيها، إن أنا يعني خوفي من الفشل بيمنعني على طول إن أنا أبدأ في إن أنا أحقق أي حاجة أنا كان نفسي أعملها، سواء بقى كان هدف، أو مثلًا يعني حِلم أنا مثلًا كنت عايز أعمله، أو يعني منصب معيّن كده في الشركة اللي أنا شغّال فيها، كنت عايز أخش فيه والكلام ده، فعلى طول ال اللي أنا بابقى خايف إن أنا إن أنا أفشل في النقطة دي، ب بيمنعني من إن أنا ابتدي في الحاجة زي كده يعني.
إمم. آه فاهمَك، طبعًا الموضوع ده صعب، إن أنت تحس ق قبل ما تدخل أصلًا في ال في الموضوع اللي أو في الحاجة اللي أنت عايز تبدأها، آآ، الفشل بيوقفك، حاسس الفشل ده بيوقفك، فالشعور ده طبيعي جدًا، واحب اطمنك يعني، إن عادي الموضوع ده، أو الشعور ده، بييجي لناس كتير، إن هُم بيكونوا خايفين يبدؤوا في حاجة عشان آآ، متوقعين النتيجة اللي في الآخر ممكن تكون مش على هواهم، أو مش حابينها أو كده. آآ، بس الموضوع ده يعني طبيعي جدًا، بيحصل لكُل الناس، آآ، بس أنا عايز أستفسر منَّك بقى أكتر، إيه هو الهدف اللي أنت عايز تحققه وخايف تبدأ فيه؟
آآ بُص، هو كان في أنا عندي في الشركة اللي أنا شغّال فيها، آآ يعني أنا باحب مجالي، و وأنا باحب المجال ده، أنا كنت باحبه على طول، وكان كويس يعني، أنا دخلته من الكلّية، آآ اللي هو ما ف برمجة يعني، آآ تبع كلّية حسابات وكده. فالمهم يعني، أنا شُغلي كلّه ليه علاقة بقى بال بإن أنا يعني، بإن أنا باطوّر ال الapplications ومسؤول عليها والكلام ده. فيعني أنا كنت على طول باحب ال الشُغلانة دي، و والشركة بتاعتي يعني كان على طول باحلم إن أنا اشتغل فيها، وحققت الهدف ده. الفكرة بقى جوّا، آآ بيبقى في على طول projects كده كبيرة، وبتبقى جاية مثلًا بالتعاقُد مع من الشركة اللي أنا فيها مع شركات برّا، ب برّا مصر وفي دُول تانية، فبيبقى طبعًا مشروع زي ده بيبقى مهم جدًا، وممكن ينقل أي موظّف ل لحتّة تانية، ل يعني أنا أقل حاجة هيخّلوني أنا أسافر برّا، وطبعًا فرصة زي دي بتبقى حِلم أي حد إن هو شغّال ف في أي شركة يعني. فأنا بابقى م علشان أخش الproject ده، أو إن أنا أقدّم فيه، بيبقى م يعني مطلوب منّي شوية حاجات كده، آآ ه إن أنا أسلّمها، يعني مثلًا باسلّم زي تاسكات كده صغيّرة، آآ مثلًا بيمتحنوني في حاجات معيّنة، يعني بتتأكّدوا إن أنا مُؤهّل إن أنا أسافر، وإن أنا أشتغل في ال في الproject الكبير ده. فأنا الصراحة يعني م أنا كنت متحمّس جدًا للفرصة دي، ولمّا بدأت حسّيت كده بتوتّر وخوف رهيب، أول مرّة أحس بيه، إن أنا مش عايز ابتدي، لأ، خلاص أنا عادي جدًا ممكن أضيّع الفرصة دي، لإن أنا كنت حرفيًا يعني مستقتل عليها. لأ، خلاص بقى، الموضوع بالنسبة لي خلاص، أنا مش عايز أخش ومش عايز ابتدي، علشان خايف يعني، حاسس إن أنا هافشل، و وإن أنا مش هأدّي حلو، و وإن أنا لو أنا قدّمت في ال قدّمت لهم يعني الحاجات اللي هُم طالبينها منّي، هيقولوا لي إن أنا غير مُؤهّل، وخايف بصراحة ومش عايز ابتدي يعني.
تمام. حلو. إمم. أكيد. تمام. آه فاهمك طبعًا. طَب أنا عايز أقول لك، أو أسألك، هل أنت بتكون خايف آآ لمّا يكون في مشروع كبير، والاّ كل حاجة مثلًا، لو حتي التاسكات قليلة أو صغيرة شوية، برضه بتكون خايف من الحِتّه بتاعة الفشل دي، إن هي، إن هو ماتطلعش في الآخر، أو ما تخلّصش الت الtask مثلًا مُعيّنة، أو الشغل اللي اللي وراك بشكل كويس وكده؟ ف أنتَ بتكون خايف من الحاجات الكبيرة بس، والّا من كلّه؟
يعني هاقول لك، هو مؤخرًا صراحة بقيت أخاف من الاتنين، يعني سواء كانت الTask دي كبيرة والًا صغيرة، يعني أنا ممكن برضه من لو حاجات كده في شغلي بتبقى عبارة عن تاسكات مثلًا أنا باعملها واخلصها، آمم يعني ممكن أكون بابقى خايف من التاسكات الصغيرة دي، إن أنا يعني أفشل فيها أو ما اسّلمهاش. من ساعة ما بدأ حوار ال الproject الكبير ده، وأنا الصراحة من باقيتة بقيت من بعديه، بقيت اللي هو خايف بقى أخش في أي حاجة تانية، آآ ما اعرفش ليه ده الصراحة بدأ معايا، بس هو شعور غريب جدًا بقيت أحس بيه مؤخرًا، إن أنا حتى الحاجات الصغيرة، يعني ممكن تبقى حاجات برّا الشغل أصلًا، يعني حاجات حياتية كده، إن أنا مثلًا أخاف أعملها. يعني ممكن مثلًا حاجة باظت في في العربية عندي، مع إنها كانت ح يعني هي مثلًا تبقى مشكلة بسيطة، أنا ممكن أتصرف وأعملها بنفسي، لأ، أخاف أقول لأ بلاش إن أنا أمد إيدي في حاجة زيّ كده، أروح أصلحها مثلًا عند ميكانيكي والّا حاجة. فاللي هو أنا باكلمك في حِتّة اللي هو إيه، الموضوع بيتقاس على مش، مش في شغل وبس، لأ، بقيت كمان أخاف من حاجات بسيطة، آآ في أيًّا كان هي فين، فالموضوع بقى حسيته كده إن هو اتقلب معايا بطريقة كبيرة يعني.
إمم. آه. آه. آه تأثير آه، التأثير بقى خلاص يعني راح كمان للحاجات الشخصّية، أو الحاجات اللي أنت في حياتك عمومًا، مش بس حاجات في الشغل وخلاص. آمم، طَب هو مثلًا أنت دلوقتي، ل لو أنت بتعمل task أو كده، هو أنت مطلوب أنت لوحدك تعمل الtask دي، والّا أنتم بتكونوا team مع بعض وبتعملوها؟
يعني هي بتبقى في حاجات كده وحاجات كده، بس أغلب الوقت بيبقى مطلوب مني أنا ك كtask فردي يعني، وعايزين إن أنا أعملها لوحدي. بس عادي يعني، بيبقى في ناس صحابي عادي جدًا جوّا الشغل، وبيبقوا واخدين تاسكات مش هي، هي، بس يعني بتبقى شبهها أو في نفس ال ال المجال يعني. فبيبقوا موجودين عادي وشغّالين، والصراحة باشوفهُم، اللي هُم بيشتغلوا عادي جدًا من غيّر آآ، من غير حتّة الخوف دي، وبيبقى على طول عندهم ثقة كده إن هُم هيخشّوا ويعملوا، و وبيقدموا عادي جدًا في أي project، بس أنا الصراحة باحس الموضوع معايا عكس ده خالص يعني. اللي هو زي ما قُلت لك بالضبط، إن أنا بابقى خايف من أقل حاجة إن أنا اخشّها، و واغامر فيها، يعني آآ، عندي خوف من الرفض أو الفشل، آآ، أو اللي أنا ماخدش اللي أنا متوقعه على طول، وصراحة المشكلة يعني صعبة أوي.
آه. إمم. آه. آه طبعًا، المشكلة صعبة جدًا إن أنت تكون عايز تبدأ في حاجة أنت فعلًا كنت حابب إن أنت تبدأها وتخلّصها وتحقّق اللي نِفْسك فيه، بس إحساس الفشل ده هو اللي موقَّفك عنها ومخلّيك مش قادر تكمِّل فيه، ففعلًا مقدّر شعورك ده ف من الناحية دي يعني. آآ طَب هو مثلًا ال الحاجة دي آآ أنت خايف دلوقتي من الفشل، هل كان ليك تجربة سابقة مثلًا أنت كنت فشلت فيها آآ كمِّلتها وفشلت فيها للآخِر، فهي دي اللي خلّتك بعد كده أصلًا آآ ساعة المشروع الكبير اللي جالك إن أنت خايف تكمِّله عشان خايف تفشل في النهاية؟
يعني آه الصراحة، أنا كان في كده آمم حصل مشكلة قبل كده في الشركة وإن م كان في المدير كان وقتها كان يعني عنده ظرف وما عرفش إيه، آآ يحضر أسبوع كامل، فطبعًا هو بيبقى في آآ يعني أسبوع كامل ليه بالنسبة لل للمدير التنفيذي اللي يبقى موجود، بيبقى في حاجات كده معيّنة آآ لازم طبعًا أن هى تتعمل. يعني تاسكات معيّنة لازم تتعمل وحاجات صعبة. وهو جِه كلِّفني بالموضوع ده و اختارني وقال لي: "آآ بُص، أنا آآ في حاجات معيّنة الأسبوع ده أنا مش هاكون موجود فيها، فأنا سايبها أنت أنت تعملها بالذات." فأنا الصراحة فرحت برضه في الأول اللي هو آه، إن هو وِثِق فيّا واختارني من وِسط كل الناس اللي شغّالة وتمام جدًا وما كانش عندي مشكلة إن أنا أبتدي فيها وكنت وقتها بقى لسّه ما عنديش خوف في ال اللي هو ليه من إن أنا أخُش في أي حاجة وأغامر فيها و تمام جدًا. آآ دخلت وعملت ال الحاجات اللي هو طالبها منّي ويعني كنت خلاص فاكر إن كده هاعملها بأكمَل وَجْه وخلاص أنا سلِّمت تاسكاته و يعني أول لمّا أنا هاواريها له ه أنا بالنسبة لي بقى إن هو هيفرح وهيبقى فخور وممكن كمان بقى كنت اللي هو إيه، حاطط التوقُّعات إن أنا ممكن أب يعني أمسك منصب أعلى بسبب إن أنا يعني عرفت اللي أنا إيه، أمسك الحاجات اللي هو طلبها منّي. بس للأسف اللي حصل كان غير كده، آآ كان في آآ ثغرة معيّنة موجودة، أنا وقتها ما كنتش واخِد بالي جدًا منها، يعني أي ما أخدتش بالي خالص، أنا وقتها كنت تعبان شوية وكن كان برضه عليّا ضَغْط كبير، فكان م يعني ما أخدتش بالي خالص من الثغرة دي ووقتها ورّيته ال اللي هو طالبُه منّي، بس فوجئت إن هو م بيواجهني بالثغرة اللي موجودة وإن الشُغل ما كانش معمول بالطريقة اللي هو عايزها. فوقتها بقى حسّيت ب بخيبة أمل كده وفشل كبيرة منّي و وأنا صراحة ما كنتش متوقَّع إن أنا هاعمل كده يعني، حسّيت إن أنا أكنّي لبست في حيطة. ف آمم كنت ز وقتها فضلت فترة كده قاعد زعلان الصراحة واكتأبت كده، حسّيت إن أنا يعني خلاص بقى دي كانت فعلًا بداية إن أنا إيه، مشوار ال ال الشعور بتاع خوفي من الفشل ده، فهو ده اللي ممكن يكون بدأ معايا الموضوع بشكل كبير أوي يعني.
تمام. إمم. تمام. إمم. آه. بُص هو الموضوع ده فعلًا صعب إن أنت تمُر بيه، إن أنت ييجي عليك فترة وتجرّب حاجة جديدة آآ لأول مَرّة أنت أكيد المنصب ده أو الأسبوع اللي أنت جرّبت فيه المنصب الجديد ده أ أكيد كان مرحلة صعبة عليك عشان أنت تقريبًا أول مَرّة تجرّبه وحاجة جديدة عليك يعني أكيد هي مش، مش هتظبط منّك في أول مَرّة، وشيء طبيعي جدًا إن أنت يحصل منّك غلط أو أي حاجة تحصل آآ حتّى لو غلط بسيط ما تعتبروش فش ما تعتبروش فشل لأ، اعتبره درس ليك إن أنت اتعلّمت حاجة بَعد كده، آآ أو أنت تتعلّم أصلًا إن حتّى الغلطات اللي أنت بتعملها في الشُغل دي حاجة هتعلّمك حاجة بَعد كده. يعني أكيد أنت اتعلّمت من الثغرة ال ال اللي مثلًا المدير اكتشفها، أكيد أنت اتعلّمت الغلط وبَعد كده الموضوع ده أ أثّر معاك إن أنت خلاص هتطوّر في في شُغلك أو كده بحيث إن الثغرة دي خلاص أنت هتكتشفها أنت لوحدك بَعد كده. هو كانت غلطة وأنت اتعلّمتها ما تاخُدش الموضوع على إنّه فشل لأ، أنت ممكن تبدأ من تاني وت وتكمّل وبَعد كده لأ، أنت ما تخافش من ما أو ما تعتبرش ال الموقِف ده كان موقِف فشل أو كان خطوة سلبية في شُغلك أو كده تخلّيك بَعد كده تخاف أصلًا تبدأ شُغل جديد آآ عشان خايف تفشل زي زي ما فشلت قبل كده في الموقِف ده، لأ، اعتبره كان درس ليك بس، وبَعد كده كمّل و وابدأ في الخطوات بتاعتك أو في الشُغل بتاعك المشروع اللي أنت حابّه تحقق فيه آآ كل حاجة نِفْسك فيها وأكيد الموضوع ده هيفرق معاك أنت بس تفكّر إن لأ، الحاجات ال ال اللي أنت ب ب بتعملها مثلًا ممكن يحصل فيها غلط أو كده لأ، دي دروس بتعلّمك. بس.
يعني أنا شايفها فكرة حلوة الصراحة، يعني فكرة جميلة ومقنعة، وما كنتش فكرت فيها قبل كده. يعني اللي هو حتّة إن انا آخد الوقعات اللي باقع فيها، أو مثلًا آآ الثغرات، حد عدّلها لي، حد قال لي عليها، إن أنا ما آخدهاش كفشل زي ما أنت قُلت، أخدها ك كدرس أنا اتعلمت منّه عشان أبقى أحسن، و وتفيدني بعدين، ويعني آآ أطور بقى شغّلي، بدل مثلًا ما أنا كنت ممكن أقع فيها في حاجة أكبر بعدين، آآ أعدلها بدري بدري، هتبقى أحسن، يعني نقطة منطقية جدًا، بس يعني هل دي فعلًا ممكن، يعني، تمنع يعني أنا لو عملت كده فعلًا، وخدت ال الحاجات اللي باقع في منها دي كدروس، آآ هتمنع الشعور ده خالص يعني؟
إمم. بالضبط. هو أكيد هتمنع الشعور، بس مش م مش بدرجة كبيرة برضه. أنت لازم آآ تحاول تشوف الحاجات اللي أنت نفسك تحققها من المشروع اللي أنت داخل عليه، الحاجات اللي أنت نفس الحاجات اللي أنت نفسك تحققها منّه، والحاجات اللي أنت نفسك توصّل لها، وهتكون كبيرة قد إيه، وهتفرِق في حياتك قد إيه. ولمّا أنت تفكر بالطريقة دي فعلًا، هتحاول مع الدروس اللي أنت اتعلمتها، تحاول بعد كده إن أنت تبدأ في المشروع بكل شغفك، وتحاول تخلصه بأحسن شكل ممكن.
تمام، يعني الصراحة كلام منطقي جدًا، وبجد أنا يعني فادني أوي، وحاسس إن أنا بقيت مرتاح دلوقتي لمّا اتكلمت معاك، وبجد حقيقي فعلًا عايز أشكرك جدًا على نصايحك المفيدة، أنا فعلًا استفدت.
العفو علي إيه، أنا موجود في أي وقت.